Olha, agora tá bem bagunçado, viu? Tá. Tem dia que eu deito por volta de meia noite, mas só deitar também não significa dormir ainda, né. A cabeça fica a mil, fica pensando num monte de coisa tentando resolver problemas que não foram resolvidos ou, às vezes, até que foram, mas que ainda tá ali, permeando a mente. Então, tem tem vezes que eu durmo, hã, deito à meia-noite, tem vezes que eu me deito às 3h, 4h, e aí
Uhum. Exato. Uhum. Entendo. Nossa! Varia bastante mesmo então.
varia. Varia bastante e, não quer dizer que ele não vai me chamar por volta das 6h, Então, eh, acaba às vezes, acabo de pegar no sono e já volto pra pra atender o chamado. <chuckles>
Pois é. <chuckles> Entendi, o chamado não tem como não ouvir, né?
Não. <chuckles>
<chuckles> Imagino. Mas olha, você acha que por dia, você consegue ter quantas horas de sono?
Recentemente por volta de de 5h não tem passado muito mais que isso não. Então, isso tá me afetando bastante, sabe? Eh
Ok. Nossa, eu imagino, porque realmente a mente ela precisa do descanso, né? Pra justamente, meio que resetar, né, limpar a mente, descansar e preparar para o outro dia. Se você não tá tendo esse preparo, né, esse descanso, então, é realmente algo que acaba afetando, né, o seu dia a dia, as coisas que você tem pra fazer também. Mas durante o dia, além de cuidar do seu filho e do trabalho, né, que exige ali, ah, esses horários de silêncio, tem mais algum compromisso?
Porque Precisa e eu trabalho muito com a mente. Isso.